えっとスマホをよく、ま、使う時代だと思うんですけれども、スマホの使い過ぎをどうやって減らそうとなんか、意識されたり工夫されてますか？
はい。そうですね。 はい。 いや、これめちゃめちゃ自分の中で課題で、減らしたいんですよ、まず今すっごく。
あ、はい。 <laughs> やっぱ、あ、減らしたいっていうしか、そもそもあるんですね。はあ。
そうです、すっごい、あの、スマホを見まくってしまうので、んで、悪い影響も色々出てきてるので、減らしたいくて、<chuckles> だまずとりあえず、えっと色んなことを試したんですけど、私 iPhone なので、えっと、スクリーンタイムっていう機能があってはい。で、それで、あの、なんだっけ、何分間やうん、設定して、で、何分経ったら、ええと、警告かなんか出るのかな、で、暗証番号かなんか入れないとアプリが開かない。
うーん、ふん。 お。おう、ほうほう。え、はい。 はい。 お。 ああ、ありますね、はい。 うん、ふん、はい。 ああ、はい。 おほ、すごいしっかりはい。
でもダメだったんですよ。なんか
うえ。あ、もう、もう普通に解除してまたみち見ちゃうみたいな。あん。<laughs> すごい。はいはい、凄い。ものともしなかったんですね。はい。な、はい。
そう、そうなんです。はい、来たねってつって、ピピピピって押して見ちゃうんですよ。<chuckles> でもものともしなくて、で、今度、えっと、なんだっけな、その iPhone のオートメーションっていう機能があって、それはなんか、こう、色んな動作に対して設定をできて、で、えっと例えばアプリを立ち上げたら
はい。 オートメーション。 はあ。オウム。
3分後に警告のアラートを出し、そのままそうです、そのまま放置したら3分経ったらアプリを落とすみたいなというかの細かい設定ができるんですね。でも別に、<laughs> アプリが落ちたら立ち上げてしまう。
へえ、そんなあるんですね。はい。 はい。 へえ。 はい。 ええ。すっご、もう、すごいです。もう、ここ鉄のハートじゃないけど、全然そんなのものともせず、本当に。
そう。 あ、本当にダメなんですよね。<laughs>
はあ。え、じゃ、その後に、また、他の対策を取られたんですか？